Mình thì mình nghĩ là kinh doanh thì nó là một cái một cái quá trình, cái hệ thống từ tức là dù là mình có khác biệt về sản phẩm, dù mình có cắt khác biệt về cách thức bán hàng thì nó đều là OK mình phải s tận dụng nguồn vốn như thế nào, mình phải sử dụng nguồn vốn ra sao, mình, gọi là, mình gọi vốn từ đâu mình lấy từ cá nhân đúng rồi, tức là mình nghĩ là cái cách thức và cái từng cái bước đi thì nó vẫn sẽ chung một cái mấy cái quy tắc. Đó, chứ không không chỉ là gọi là, vì là mặt hàng khác nhau, đúng rồi, mà mà cái cách xinh doanh nó sẽ khác nhau. Tức là cái, a, khách hàng của bạn khác nhau thôi. Đó.
Ờ. Ừm. À. Cái cái cách thức, đúng không? Phương pháp. Ừm, ừm, ừm. À! Đúng rồi. Ừm, đúng thế! Đúng rồi, đúng rồi. À, về, à, ừm, về đúng rồi, chỉ có khác nhau về mặt hàng thôi, còn về phương pháp, về cái cách điều hành thì chắc chắn là, à, sẽ, ơ, giống nhau, đúng không? Thì mình có thể học hỏi được. À, hay đấy. Vậy thì, ờ, mình, ờ, chắc chắn là sẽ phải để tìm hiểu xem sao. Tại vì là mình cũng cứ lo như thế cho nên là mình cũng không biết là phải bắt đầu như thế nào. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ lên một cái kế hoạch, à, ờ, như thế để, ờ, có thể, ờ, ừm, tham gia. Vậy bạn có thể gợi ý cho mình, à, chi tiết hơn về những cái việc mà tiếp theo mình có thể làm không?
Ừm hứm. Đúng rồi.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 Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mình thì mình cũng cũng muốn, a, gợi ý thêm một cái việc này đấy là <tsk> không biết là bạn đã tính đến cái việc này chưa nhưng mình nghĩ là bạn cũng nên có một kế hoạch dự phòng á, hoặc là đơn giản nói luôn là một cái lối thoát ừm, một cái lối thoát rõ ràng luôn. Nếu mà việc của bạn không như mong đợi như vừa nãy bạn nói là bạn chỉ muốn, gọi là, lỗ ít nhất mà tầm dưới 100.000.000 và vài chục triệu thôi, nhưng nếu mà rõ ràng nếu mà giả dụ đi mà bạn lỗ trên cái việc đó thì bạn có một công việc nào khác dự phòng không? Để mà vẫn có thể đảm bảo tài chính của bạn hoặc là một lối thoát nào đấy, ừm, thì bạn bạn cũng đã nghĩ đến việc đó chưa?
À, kế hoạch dự phòng á. Ừm. Ờ. Đó, đó. Đó đó thì, ờ, cũng, a, rất là lo, đấy. Thì, ờ, mình cũng nghĩ là kinh công việc kinh doanh này mình cũng chưa muốn hướng là hoàn toàn bộ sang đó, mình cũng đang muốn thử nghiệm thế thôi. OK, rồi mình sẽ có thể là bỏ hết công việc cũ của mình chứ. Còn bây giờ thì, à, mình cũng vẫn phải c làm công việc của mình, gọi là, để có thể duy trì, ờ, cuộc sống qua ngày chứ bạn, ít nhất thì mình cũng phải có cái á nguồn tiền, đồng ra đồng vào để mình, à, hàng ngày mình sinh sống, sinh hoạt bình thường thôi. Đó, ờ, mà nếu như mà bị mất hết thì chắc là mình cũng không có cái chỗ nào để mà mình đập vào nữa đâu. Tại vì là nếu như mà khi đã bắt đầu sang hướng sang kinh doanh thì công việc, ờ, ờ, chính của mình chắc chắn là mình cũng sẽ phải hạn chế bớt đi rồi, mình cũng sẽ chỉ là có thể làm đến cái mức, à, mình vừa phải thôi để mình tập trung sang bên này nữa. Đó, nên là mình cũng đang, a, rất là băn khoăn về cái chuyện này đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm.